Э, ну да, то есть мне, конечно, не повезло в качестве, э, что касается наставников, то есть, э, мне просто, э, сказали, э, из шко В школе мне всегда говорили там, да, допустим: "У тебя нет, э, способности к математике, значит, тебе не надо идти в университет, где надо сдавать математику". Вот, то есть это было так. <chuckles> Да, да, да.
<chuckles> Ну, это такой рациональный подход, да, так обычно, ну да, делали, да, хотя как бы вообще не про это, да, речь, а речь о будущем, да, какой-то профессии, и это странный, конечно, подход, но увы.
М, да, очень странно, поэтому, конечно, в первую очередь, э, я считаю, что хороший наставник, он должен вообще, э, пытаться выявить таланты у да, у подростка, о которых, может быть, он сам еще не подозревает, э. То есть, просто сказать, что "у тебя нет способности к математике, значит, иди в гуманитарный в какой-то вуз"- это лучше такие, ну, чтобы вообще люди ничего не советовали, чем советовали вот такие вещи, я считаю.
А. Ну да, получаются какие-то вредные советы, да. Ты, во-первых, человеку какие-то мысли в голову, вот этому не оформленного, да, не д не взрослому совсем
Ну да, получается ярлык на тебя повесили, да, э, и всё.
Точно, да. Так еще и как бы ты ему какие-то перерубаешь пути, да. А, может быть, это действительно было бы его работа мечты, да, потом будущая. Как можно? А как ты думаешь, на каком этапе вообще должно на вот это вот попасться себе вот этот человек, который ну, в каком возрасте или в каком классе, а, или, может быть, до школы вообще, который немножечко может побыть таким наставником?